<laughs> ไม่ได้ ไม่ได้เป็น <chuckles> ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดล่ะ อย่างงี้ใช่ ไหมคะ? เออ
เออ ประมาณนั้น แล้วคือพอเราเข้ามหาลัยไปอะ คือตอนมหาลัยกับบ้าน บ้านเกิดเราอะ เอาง่าย ๆ ก็คืออยู่กันคนละภาคเลยนะ คือมหาลัยเราคือแบบเหนือสุด อะไรแบบเนี้ย แล้วบ้านเรา ก็คือ อยู่แบบว่าลงมาข้างล่างนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้ แล้ว
อืม ค่ะ อือฮึ ๆ ค่ะ
ตอนที่แบบเราสอบติดอะ เราไม่รู้เลยว่า มหาลัยเนี้ยคือ คืออยู่ที่ไหน? คือมีลักษณะแบบไหน?
อืม
สังคมเป็นยังไง? อะไรอย่างเงี้ย แต่รู้แท่ว่า มันคือตัวเลือกสุดท้ายที่เรามีอยู่ในมืออะค่ะ
ค่ะ ก็คือ คุณไปเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งแบบว่า เออ มหาวิทยาลัย ส ชะ เหรอ? <chuckles> เก่งมากเลยนะ คะ เก่งมาก ๆ เลย นะคะเนี่ย <chuckles> งั้นก็คือ แบบว่า นอก เท่า เท่าที่ฟัง คือ เออ มหาวิทยาลัยนี่ก็น่าจะอยู่คนละภาคไปเลยอะ แล้วก็ คุณก็ต้องปรับตัวกับ อ่า ใช่มั้ย กับ อะ ทุกสิ่งอย่าง อืม
มอบตัวก็ไปเองนะ ตอนนั้นอะ นั่งรถทัวร์ไป <chuckles> ใช่ คนละภาคไปเลย ใช่ กับอาหารการกิน กับทุกอย่าง คือพอเราไปถามเขา เขาก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่า มหาลัยนี้ดีหรือไม่ดี อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ
อืม แต่ว่าคุณก็ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ ไม่ทราบถามได้ไหม กำลังเรียนอยู่หรือว่าจบมาแล้วอะคะ?
จบมาแล้วค่ะ จบมานานแล้ว
อะ อะ อา ก็โอเค งั้นก็ ถ ถือว่าผ่านใน ในด่านแรก <chuckles> ใช่ไหม คุณก็ คุณก็สามารถ อะฮะ
<chuckles> มันก็ มันก็ผ่านไป ก็ยิ ใช่ อย่างที่บอก เหมือนเราเป็นคนทำอะไรกลาง ๆ ไม่ได้แย่ ไม่ได้ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือ มันก็ผ่านมาได้แหละ
อืม ค่ะ แล้ว แล้วอย่างเงี้ย เท่าที่ประสบการณ์ของคุณเนาะ แล้วถ้า ถ้าคุณ <tsk> คุณคิดว่าต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ แบบต้องมีส่วนร่วมขนาดไหนอะคะ? ถึง ถึงจะดี ถึงจะส่งผล อ่า การเรียนที่ดีต่อคุณ แล้วก็เนี่ยค่ะ
อืม คือ ด้วยความที่เรารู้สึกว่า เขามองว่าการเรียนมัน มันไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ แต่เขามอง คือเขามีความคิดแบบ ถ้า ถ้าพูดภาษาสมัยนี้ ก็คือ พุ่ มีความคิดแบบเบียว ๆ ก็คือ มีความคิดที่แบบ เหมือนคนทุกคนอะสามารถเป็นฮีโร่ ได้ตลอดเวลา อะไรแบบนั้นน่ะ
อ๋อ เข้าใจ อือฮึ <chuckles>
เหมือนกับแบบ เหมือนกับแบบทุกคนอะมันก็เติบโตได้จากทุกที่นั่นแหละ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนกัน แล้วก็ คือส่วนเราอะ เรารู้สึกว่า การที่เขาเป็นแบบเนี้ย มันทำให้เราเสียโอกาสหลาย ๆ อย่างในชีวิตไป
อืม

อืม กลายเป็นว่าเหมือนตัดโอกาสของคุณออกไปในบาง ในบางส่วนใช่ไหมคะ? ในหลายเรื่อง
คือ ใช่ เราก็รู้สึกว่า โอเค จริงอยู่ว่าเรา เราเรียนสาย นี้เราสามารถไปลอง ทดลองสายนั้นด้วยตัวเองด้วยข้อมูลที่มีในปัจจุบันอะเนาะ แต่เรา แต่ข้อมูลที่มีในปัจจุบันเนี่ย กว่าเราจะมาถึงปัจจุบันที่มีข้อมูลให้เข้าถึงได้ขนาดเนี้ย ถ้าเราเริ่มมาก่อนอะเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ ใน อันนี้คือความรู้สึกของเรา
อือฮึ ก็คือคุณคิดว่าการที่แบบ เออ คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะมีส่วนร่วม อ่า ให้แสดงความคิดเห็น อ อืม แล้วก็พร้อมที่จะรับฟัง พร้อมที่จะแบบ อ่า ให้โอกาส หมายความว่าไม่ ไม่ได้แบบจำกัดอยู่เพียงแค่ว่าอะไรก็ตามที่ อุ๊ย ถ้า ถ้า เธอ ถ้าลูกจะต้องเสียเงินเพิ่ม หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เนี่ย เออ ก็ตัดออกไปนะ คือไม่ใช่อย่างงั้น ก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้คุณได้ ได้ตัดสินใจมากกว่านี้ อ่า ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะ?
เพื่อนที่จะรับฟัง ใช่ ค่ะ ประมาณนั้น ใช่ เราก็รู้สึกว่า มุมมองการที่เขาแบบ เหมือนมุมมองของเขาในความรู้สึกของเราคือ มันคือการวาง priority อะเนาะ ว่าเรื่องไหนมาก่อน แล้วเรารู้สึกว่า เราไม่ใช่ priority ของเขา อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่า มุมมองของพ่อแม่ที่มันส่งผลต่อการเรียนน่ะ มันไม่ใช่แค่มุมมองเรื่องการเรียน แต่มันเป็นมุมมองเรื่องการมีลูกมาตั้งแต่ต้น อะไรแบบเนี้ย คือเรารู้สึกว่า ถ้าคนเราถ้ายังไม่พร้อม ไม่ ไม่ใช่แค่เรื่องการเงินน่ะ คือบางบ้านน่ะการเงินไม่พร้อมแต่จิตใจพร้อมไง แต่เรารู้สึกว่า
อืม อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ
คือมันต้องพร้อมด้านจิตใจ สำหรับเรานะ priority คือจิตใจต้องพร้อม อะไรอย่างงี้ ที่จะเข้าใจเด็ก จะเข้าใจว่าการเลี้ยงเด็กอะมันจะมีอะไรตามมาบ้าง อะไรแบบนี้อะค่ะ
ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ ก็อันนี้ก็ ก็ ก็จริงเนาะ เพราะว่า เออ การเลี้ยงเด็กให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่แบบ เออ เหมือนแบบเข้มแข็ง มีคุณค่าในสังคม อะไรพวกเนี้ย มัน มัน มัน มันก็จะต้อง ใช่ ต้องยาก ต้องใช้ทั้งกำลังใจ กำลังกายใช่ไหมคะ? อืม กำลังเงินด้วย อะไร อย่างเงี้ย เออ แต่ น ในส่วนของคุณ คุณคิดว่าจิตใจเนี่ยเป็นอันดับ 1 เลย คือต้องพร้อม แล้วก็ อือฮึ
อืม ประมาณนั้น มันยาก ใช่ค่ะ <chuckles> ประมาณนั้น ใช่ ถ้ามีกำลังใจอะ มันก็จะมีแรงไปหาเงินแหละ ในความรู้สึกของเรานะคะ
อืม ค่ะ ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ก็ได้ ได้ฟัง อ่า เรื่องราวดี ๆ เนาะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาเล่าให้กันฟังเนาะว่า อ่า มุมมองของพ่อแม่เนี่ยส่งผลต่อการเรียนยังไงบ้าง? ก็ ฟ ขอบคุณมาก ๆ ขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ